Sì, <chuckles> potrei ragionarci su questa cosa, dovrei capire come fare, e com come convincere me stessa a fare questo passo, però sì, effettivamente potrei, in qualche maniera, gestirla diversamente. Poi, chiaro che, ehm, l'esempio dell'albero magari è un esempio un po', appunto, può può risultare anche un po' banale, però chiaro che poi questo aspetto si riflette anche in altre cose della vita. Ti ti porto un esempio
Mh-mh. Ci credo, poi Eh, infatti, mi hai proprio parlato anche di un altro esempio, raccontamelo pure che che voglio ascoltarlo.
Esatt Mhmm, io, mhmm, ho cantato per tanti anni, no, e dopo che, vabbè per varie vicissitudini, non suono più con le band con le quali suonavo, ehm
Mh-mh.
dis diciamo che mi sarebbe sempre piaciuto avviare poi un progetto mio personale, in cui scrivo i miei pezzi, uhm, e cose ecco. Il problema ecco, torniamo al discorso, ehm, il problema è che, appunto, mhmm, ho la sensazione di quasi di non essere all'altezza a volte, perché tutto quello che butto giù non mi convince mai al 100% e, mhmm, per quanto, appunto, alcune persone mi abbiano consigliato di: "Vabbè, ma non stare a guardare, cioè no niente sarà mai perfetto". Soprattutto per noi musicisti, che siamo sempre lì, cioè anche quando una roba è già fuori, già pubblicata, eh, ci riascoltiamo e siamo lì a dire: "Eh, però". Eh, esa "Eh però que sai, quella cosina avrei potuto farla in quell'altro modo lì". No, e qui ecco. E quindi chiaramente mi è stato detto spesso e volentieri: "No, ma te non devi aspettare il momento che le cose ti risultino perfette, perché se no non fai più niente". Ecco, io sono ancora al "non fai più niente". Perché, ehm, alla fine non non riesco a lasciarmi andare, ma proprio quello che mi disturba, alla base, è proprio l'idea di, mhmm, portare qualcosa che non convince me al 100% per cui mi chiedo: "Come può convincere qualcun altro, se questa cosa non piace in primis neanche a me?".
Ah però, bello! Mh-mh. Eh. <chuckles> Alla ricerca della critica quasi. <chuckles> <chuckles> Imma Mh-mh. Sì. Mh-mh, è vero, è la base un po' questa quest'idea del perfezionismo che è uscita fuori, forse è proprio alla base di quello che ti blocca, effettivamente. Però, mhmm, hai mai pensato magari al non tanto al risultato finale, ma quanto invece il processo di scrittura, di can di cantare proprio ti gratifichi, invece?